Eh, pues sí, como tú dices, eh, fue como que fue el boom, de que hace mucho tiempo, que no ves a personas que estudiaron contigo, que se fueron a otros países, que se mudaron a otros lados, y reconectas con ellos. Entonces, pues, quizás en ese momento, fue cuando más me dejé llevar por las redes sociales. Entonces, eh, pero, muchas personas pidiéndote amistad, muchas, y tu lista de amigos aumentando. Pero luego pasó el tiempo, y y me empecé a dar cuenta
Sí, es bonito. Así es.
que muchas de las personas que me pedían amistad, ni tan siquiera me conocían. Quizás, el Facebook es para eso, para hacer amigos, como <clicks tongue> amigos virtuales, amigos en línea. Pero, como que yo soy, un poquitico más de contacto físico. Me di cuenta, que muchas de esas personas, el algoritmo les sugería, porque eran amigos, de alguno de mis amigos. Exacto, y ni tan siquiera
Sí, sí. Sí. De amigo, de amigo. Y, ¿sabes?, que mucha gente también, estaba como obsesionada, con el tema de tener muchos amigos, y y presumían: "Ah, yo tengo 300. Y yo 400". Pero en realidad, ¿cuántos eran realmente tus amigos, no? Entonces
Sí. Totalmente. Exactamente, tal cual lo estás diciendo. Me di cuenta que muchas personas, realmente, ni yo los conocía, ni me conocían a mí. Y entonces, eh, también me di cuenta, que publiqué algunas fotos, porque uno publicaba paseos, cosas. Las cosas de tu vida diaria, para que tus amigos vieran te vieran. Pero bueno, ya eh, no tuve la precaución, de hacerla como como privada, solo para esas personas. Entonces, yo dije: "Bueno, pues, hay muchas personas, que ni tan siquiera conozco, que están viendo. Y, pues reduje, reduje el círculo Sí, reduje el círculo.
Sí, así es. Claro, si. A la gente. Claro, porque se podían ir sacando, poquito a poco todos. O sea, como hacer un coladero de realmente, la gente que era importante para ti.
Totalmente, totalmente. Y entonces, pues ahí, porque sí, te digo, tuvo tuvo su impacto. Y fue un momento, en el que yo creo, que todos nos empezamos a dejar llevar, hasta que hasta que empezamos a caer en cuenta de estas cosas. Y y ya ya no me dejé llevar tanto, por las redes sociales, realmente no.
Sí, exacto.